Não, eu nunca tentei. Com como como que funciona essas essa técnica que você tá falando?
Tem técnicas de respiração, eh, como mindfulness também você pode usar pra ir acalmando a a mente, né, esvaziando a mente desses problemas ir respirando devagar, eh, isso vai te ajudar a acalmar pra você dormir melhor, pra você, eh, guiar os seus pensamentos pra um um lugar melhor do que esse de da ansiedade, né. Você também poderia, eh, tomar chá, você já to você gosta de tomar chá?
Aham. Gosto, gosto. Gosto, sim.
Um chazinho de camomila, assim, antes de dormir, você você acho que citou que tem uma esposa, você é casado
Aham. Aham, sim, sim, sim.
então, você poderia tomar um chazinho com a sua esposa antes de dormir, vocês conversarem, né, colocar ali o os problemas pra fora, fazer um uma sessão de relaxamento juntos, porque isso ajuda vocês, eh, porque o problema de um acaba sendo do outro, né, e dessa forma
Uhum. É verdade, acaba impactando ali, né, o a insônia de um acaba impactando na qualidade do sono do outro, é verdade.
Uhum. Exatamente e um apoiando o outro, né, porque um vai ajudar o outro e os 2 vão, eh, sair dessa juntos.
Sim, sim. Aham. Entendi, entendi. É e são assim, eu eu eu imagino, né, e eu sinto que são coisas passageiras, né, essas preocupações financeiras, porque, enfim, vai chegar uma hora ali que realmente as coisas vão se estabilizar, né.
Hum. Exatamente, aqui vai tudo voltar ao normal, você poderia você, a eh, poderia fazer algum trabalho extra, né, e também pensar que você tá fazendo um mestrado. Então, isso vai impactar muito na sua carreira daqui a pouco tempo, então, daqui a pouco tempo isso vai voltar você vai ter um retorno não só, eh, financeiro, né, material, quanto, eh, de satisfação pessoal mesmo de fazer algo que você gosta.
Aham. Aham. Aham, sim, sim. É verdade. Sim.